Nah, terus kalau makanan, makanan itu sebetulnya, eee, bervariatif ya maksudnya beraneka ragam gitu. Jadi mungkin, eee, yang paling, eee, khusus atau identik dengan Imlek, itu adalah, eee, dodol. Jadi ada dodol yang memang kole kue keranjanglah, Kak. Kue keranjang. Heeh.
Mhm. Mhm. Oh, iya iya iya. Oh, iya iya, tahu. Iya iya iya iya, paham paham paham.
Iya. Itu identik dengan Imlek dan biasanya itu keluarnya hanya di perayaan Imlek gitu, kue keranjang.
Ah, iya iya iya, betul betul.
Heeh, itu dan juga, eee, kalau di keluarga aku itu, eee, ada apa namanya, <tsk> semacam, eee, masakan tradisional gitu ya, eee, mie dicampur, eee, beberapa rempah-rempah dan, eee, daging ayam gitu. Jadi, mie itu sebetulnya melambangkan, eee, panjang umur sih.
Mhm. Panjang umur, iya.
Betul. Makanya kenapa kalau acara ulang tahun itu identik dengan mie, karena mie itu melambangkan, eee, panjang umur gitu ya.
Apa tuh nama nama hidangannya biasanya disebutnya apa tuh?
Eee, mie goreng sih, Kak. <chuckles> Namanya nama <chuckles> nama Indonesia jadi mie goreng mie goreng ayam sih gitu. Tapi memang ada ada 1 bumbu gitu yang, eee, khas gitu ya memang dimasukin di mie itu pada saat ya kalau acara Imlek gitu, jadi berbeda dengan mie-mie yang biasanya dibuat, gitu.
Oh, mie goreng, tetep mie goreng. Oh, oke oke. Mmm. Mhm. Mmm. Oke oke oke. Eee, ada ada mungkin ada kayak apa ya? Eee, lagu-lagu khusus yang diperdengarkan pada saat, eee, momen Imlek itu di keluarga kamu?
Mmm. Karena, eee, keluarga aku tuh cukup cukup beraneka ragam, Kak. Jadi dari berbagai etnis dan, eee, budaya dan juga agama gitu, jadi nggak ada 1 lagu yang yang istilahnya tuh, lagu wajib ya, lagu wajib yang diputar pada saat, eee, acara Imlek itu bah malah, eee, aku dan keluarga tuh biasanya ya nyetelnya lagu-lagu Indonesia yang lagi lagi lagi hits gitu ya heeh, git Sembilan Nyawa mungkin gitu ya, <chuckles> gitu sih. Jadi memang enggak ada lagu yang lagu wajib gitu ya. Nah, eee, malah gitu ya, malah ada 1 tambahan, eee, kegiatan atau ya boleh dibilang ini tradisi ya, tradisi yang mungkin hanya ada di keluarga aku, Kak, gitu ya yang dilakukan pada saat Imlek.
<coughs> Oh. Heeh heeh heeh heeh. Mhm mhm. Lagi hits gitu ya? Oh, <chuckles> iya iya iya iya, lucu lucu lucu. Iya iya iya iya.